Oh iya bener itu, aku setuju tuh Kak, aku mah belum belum bikin daftar itu Kak, mau pergi ke mana, mau pergi intinya udah nyampe Bali dulu, nanti tinggal di sana rencanain, itu malah lebih enak lebih bagus lagi kalau memang kita udah rencanain apa aja, terus pertama mau ke mana, kebutuhannya berapa, makan di mana, itu kan jadi nggak bikin stres juga ya Kak, ya, saat berpergian apalagi kalau bawa bocil ya, baru kepikiran itu Kak, karena aku baru udah lah di sana aja deh, gitu.
Iya. Iya betul, dan juga Oh iya iya. Dan juga mungkin karena ini kan ada banyak orang ya, ada 8 orang. Mungkin nanti bukan hanya Kakak yang mencari mau ke mana aja di Bali, tapi mungkin dari anggota keluarga lainnya juga bisa bantu cari gitu kan ya. Mungkin nanti dari mereka bisa mungkin kayak ngusulin nih mau pergi ke sini, terus kalau misalnya semuanya setuju, ya udah balik sana, gitu jadi ada kayak bagi-bagi tugas buat cari tempatnya dan juga ada kayak kesepakatan mau ke mana aja gitu, itu kan bakal lebih enak gitu, Kak.
Iya. Oh, benar. Oh, iya sih, bener sih, memang, eee, biasanya, eee aku belum sih belum nyoba, nanti aku coba deh, eee, ngomong sama adik suami aku, untuk dia ini deh, apa namanya, mau di mana, aku di mana, gitu kan. Jadi kita cari, eee, polling mana yang paling ini deh, banyak yang suka, gitu ya, kayak biar sama-sama enak ya. Oke deh, siap, nanti aku coba juga deh kayak yang itu.
Iya. Betul. Iya. Kalau dibikin polling itu bakal lebih enak sih buat kalian semua, gitu. Terus kira-kira, apakah ada lagi saran yang mungkin Kakak butuhkan?
Kayaknya nggak deh, apa, eee, aku udah cukup deh Kak, eee, tadi ya Kak ya, yang yang, apa ya, ya apalagi yang tadi Kakak bilang yang direncanakan sebelum hari H, gitu, yang baju-baju apa yang peralatan-peralatan itu, mungkin 2 H-3 kali ya, eee, biar tidak terlalu buru-buru kali ya Kak? Iya. Terus sama yang yang ke-2 tadi, ya buat daftar ke mana aja kita pergi, ini untuk membantu kita tahu nih arah dan tujuan kita ke mana aja ya, biar nggak sama-sama, eee, buta arah nih kalau udah nyampe Bali, mau ke mana gitu kan. Ya untuk ini juga ya, untuk, mmm, peringkas apa ya namanya, eee, bepergian kita biar lebih terarah aja ya Kak ya, oke deh, nanti aku coba dan makasih banyak masukannya ya Kak ya, makasih banyak untuk tips-tipsnya juga, gitu.
Mmm, iya cukup ya. Iya. Iya, biar lebih aman, ya. Heeh, H-3 bagus juga itu. Iya. <chuckles> Iya. Betul. Iya kapur.